Ja, also die die Charakterebene ist dann entscheidend, wenn ich sehe, dass die 6 Wochen f Frieden gefährdet sind. Dann ist die Charakterebene 'n Ausschlusskriterium. Wenn ich also, 'n Eindruck habe, nach 4 Wochen tauchen da irgendwie, äh, Diskrepanzen auf, die ich nicht lösen kann, oder die Zeit benötigen. Ich habe keine Zeit. Also, nicht ich persönlich habe keine Zeit, sondern das Projekt ist ist fo ist fortschreitend. Dann ist es 'n Ausschlusskriterium. Die inhaltliche Seite ist eher weicher
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
weil ich dann auch sage: „Notfalls holen wir uns punktuell eben Wissen, vielleicht auch von außen rein, wo dann 'n einstündiges Coaching oder 'n wenn 'n Spezialist reinkommt, das das können wir zur Not noch ausgleichen.“ Aber in dem Moment, wenn eben die Grundlage fehlt, dann ist es natürlich auch 'n KO-Kriterium. Beantwortet das die Frage? Ja. Okay. Okay.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, definitiv. Das geht auf jeden Fall auch in die Richtung. Ähm, ich würde auch ich würde, wenn <sighs> was ist, wenn, ähm die die diese Schnittstellen, die ja, ähm, zwischen 2 Leuten meinetwegen, ähm da dass da die Kommunikation auch gut laufen würde? Da würde wären ja so Social Skills, also diese Soft Skills werden wären vielleicht im im Zweifel da noch 'n bisschen schwerer gewichtet, ne? Als die Hard Skills, ne? Darauf
Ja. Ja, genau, genau, genau, genau, genau. Je nach Rolle, Rollenkombination 2, die relativ eng müssen, 2 vielleicht, die nur ab und zu zusammen haben. Aber, ähm, ich versuche es möglichst auch, ähm, zu versachlichen
Ja genau. Ja. Mhm.
dass ich bestimmte Dinge bereits in Formen vorgebe, was zu passieren hat, dass zumindest der Form halber alle Informationen oder die Regeln der Zusammenarbeit bereits transparent sind.
Ja. Ja. Das ist das ist auch auf jeden Fall 'n sehr, sehr, sehr guter Weg, den du da eingeschlagen hast. Und, äh, so so autarke Stellen innerhalb dieses dieses Teams, die so völlig für sich stehen, da die gibt es nicht?
Mhm. Die gibt's nicht. Die gibt es nicht, nein. Äh, du hast immer 'ne Interaktion, außer bei diesen ausführenden Funktionen. Die sind aber von den sozialen Skills eher nachgelagert. Da da reichen auch die absoluten Einzelkämpfer. Manchmal ist es sogar gut, wenn du 'n Einzelkämpfer hast, der sich durch nix ablenken lässt, der einfach sein Ding durchzieht. Das hilft ja manchmal auch.
Ja e es muss muss jeder irgendwie mit ihrem ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Da darauf wollte ich eigen darauf wollte ich hinaus, genau. Die die habe ich jetzt autark genannt, ne? Aber da davon ist ja keine keine Stelle so wirklich betroffen. Ja.
Ja, ja. Also, es gibt diese Stellen, wie gesagt, aber, ähm, die die ist sauber identifizierbar im Vorfeld.
Mhm.